โอ้โฮ ก็คือตาม ตามตารางเลยใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ ตามตารางลูกเลย ลูกเริ่มเรียนกี่โมง พักกี่โมง นั่นคือเวลาทำงานของเราอะค่ะ พอลูกพักเนี่ย ใช่ ใช่ค่ะ พอเขาเรียน เขาก็เรียนไป เขาก็ อ ไม่ต้องสนใจเราแล้ว เราก็ทำงานไป แต่พอถึงเวลาพักเที่ยงของลูกปุ๊บ 11:30 ถึง ถึงเที่ยงครึ่ง อย่างเงี้ย เราก็ต้องพักของเราเหมือนกันน่ะค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องพัก ต้องงดคุยกับลูกค้าอะไรต่าง ๆ นานาอะค่ะ ก็คือต้องปรับเวลาให้มันตรงกันนะคะในตอนนั้น
อือฮึ ก็คือจะได้ยุ่งพร้อมกัน แล้วก็ว่างพร้อมกันไปเลย อา อือฮึ ครับ โอ้โฮ ก็คือพยายามที่จะปรับเวลาเข้าหาลูกเนาะ ตรงช่วงที่ลูกว่าง ใช่ไหมครับ เพราะว่าของลูกเนี่ย เราปรับอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเป็นของโรงเรียนที่มันฟิกซ์ไว้ ว่า
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ เพราะเขาต้องเรียนตามครูเขาค่ะ ใช่ ยังดีที่ของเรามันสามารถยืดหยุ่นได้อะค่ะ เราก็เลยมาปรับที่เราแทนค่ะ
ครับ อา แล้วอันนี้ ก็คือเป็นทั้ง ทั้งคู่เลยไหมครับ ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยไหม?
ใช่ค่ะ ทั้งคู่เลย หรือว่าอย่างน้อย ถ้าคนใดคนหนึ่งมีอะไรด่วนเนี่ย อีกคนหนึ่งก็ต้องว่างอะค่ะ ซึ่งก็ ก็มาตกลงกันว่า "ห้ามด่วนตลอดเวลานะ ม มันจะ ต้องแบบว่ามาเล่นกับลูกนะ เธอจะมาใช้สิทธิ์งานด่วน งานด่วน ตลอดเวลาไม่ได้นะ" อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ
อือฮึ <chuckles> ไม่ได้เห็นไหม ท เดี๋ยว พ กลายเป็นว่า ผลักภาระอยู่คนเดียวเนาะ แบบนี้
ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ จริง ๆ อะเราอะเป็นคนไม่ชอบเล่น ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเลี้ยงลูก แต่เป็นคนไม่ชอบเล่นน่ะค่ะ ไม่เล่นเกม ไม่อะไรอย่างเงี้ย เป็นคนแบบไม่ชอบเล่นอะ ทีนี้สามีเขาเป็นคนชอบเล่น เล่นกับลูก เล่นกับเพื่อน เขาเป็นคนแบบขี้เล่นน่ะค่ะ ก็ เราก็พยายามเนียนแบบว่า แรก ๆ อะ เนียนว่าเรา ยุ่ง แล้วให้สามี ไปเล่นกับลูก เพราะว่าก็เห็นเขาเป็นคนชอบเล่น อยู่แล้วเนาะ <chuckles> ใช่ ๆ ใช่ ก็คือพอสุดท้ายแล้ว ก็เข้าไปทำเป็นเนียน ๆ แล้วก็แบบว่ายุ่ง ๆ สุดท้ายลูกก็ ม มาทวงอยู่ดีอะค่ะว่า แม่ แม่ไม่มาเล่นเลยนะ
อา ๆ ครับ อ้าว อ้าว สรุป สรุปทำเองเหรอครับเนี่ยที่พูดมาเมื่อ กี้ <chuckles> อา
แม่กะลัง ผิดกติกา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โฮ

คือเมื่อก่อนเนี่ยเราอะทำงานที่บ้าน แล้วสามีทำงานนอกบ้าน แล้วตอนหลังอะงานที่เราทำ ใช่ ใช่ค่ะ
ครับ อ๋อ ก็คือเป็นเราก่อนใช่ไหมครับ? ที่เราเริ่ม เริ่มทำในบ้าน อา
ใช่ เมื่อหลายปีก่อนอะนะคะ แล้วพอดีว่างานที่เราทำที่เป็น Work from home ทำที่บ้านน่ะค่ะ มันค่อนข้างดี แล้วเรามองว่ามันไม่ต้องออกไปข้างนอกให้เหนื่อย เดินทางเปลืองค่าน้ำมงน้ำมัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย ดึงเอาสามีมาทำด้วย ที่นี้ สอง คนเลยทำงานที่บ้านทั้งคู่
อา อา ก็คือเหมือนเรา เรา เราเข้าไปก่อนแล้วใช่ไหม ไป Scout ดูแล้วว่าโอเค มันโอเค แล้วถ้าเกิด เราก็คิดแล้วว่าถ้าสามีมาด้วยเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย แล้วก็น่าจะมีเวลามากขึ้นด้วย ใช่ไหม ความคิดตอนนั้น อา แล้วเป็นยังไงต่อครับ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความคิดตอนแรกเลยเนี่ย คือความคิดดีมาก ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายนอกบ้าน แล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลลูก ปรากฏ ว่า พอทำเข้าจริง ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงาน แบบว่า ไม่ค่อยมีใครสนใจลูกทั้งคู่อะค่ะ
อือฮึ <chuckles> โอ้โฮ ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่ครับ? ประมาณ
ตอนนั้นที่เริ่มทำเนี่ย ลูกประมาณ 7-8 ขวบค่ะ อยู่ อยู่วัยแบบประถมต้นน่ะค่ะ
เจ็ดแปด ขวบ อ๋อ ก็ช่วงประถมเนาะ โอ้โฮ ก็ยัง ยังแบบว่ายังอยู่แบบในโอวาทพ่อแม่อยู่พอสมควรเนาะ เพราะยังไม่ได้ขึ้นมัธยม อา
ค่ะ ใช่ ใช่ อยู่ในโอวาทค่ะ คือเราก็มอง ทีแรกเราก็คิดง่าย ๆ ว่าปล่อยให้เขาเล่นของเล่นอะไรไปอะค่ะ คิดว่ามันจะโอเค หรือให้ดูการ์ตูน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยลูกเขาก็เริ่มบ่นน่ะค่ะว่า "ไม่ได้เล่นกับพ่อแม่เลย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเรามองว่า เฮ้ย พ่อแม่ก็อยู่บ้านตลอดนะ อยากเล่นเมื่อไหร่ก็ ก็เล่นสิ ก็บอกสิ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกัน ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกัน ก็พ่อแม่ทำงานอยู่ อะไรอย่างเงี้ย เขาอยากให้พ่อแม่แบบ อยู่บ้านแบบว่าง ๆ อะค่ะ แบบไม่ทำอะไรเลย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเพิ่งได้คิดว่า อ๋อ เด็กเขาคิดอย่างงี้เนาะ เขาคิดไม่เหมือนเราอะค่ะ
ครับ อือฮึ อืม อ่า เขาเห็นแต่เขาไม่กล้ายุ่งเลยไหม? ประนาน ประมาณนั้น อ้อ <chuckles>

แล้วลูกอะ จริง ๆ แล้วเขาชอบเล่นกับพ่อแม่นะคะ ต่อให้เขาได้เล่นเกมหรืออะไรเนี่ย แต่ถ้าพ่อแม่มาชวนเล่นเนี่ย เขาพร้อมที่จะวางเกมของเขาทันทีเลยค่ะ เพื่อที่จะมาเล่นกับแม่อะค่ะ กับพ่อก็ได้
อือ อือฮึ อ๋อ โอ้ ก็คือเขา เขา เขาให้ความสำคัญกับตัวของครอบครัวมากกว่าเนาะอันนี้ อา ตอนนั้นก็ อือฮึ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ แล้วมันก็จะมีแบบว่าชั่วโมงการเล่นเกมอะค่ะ ของ ของบ้านอะ แต่เราจะเล่นเป็นเกม บอร์ดเกม เกมกระดาษ เกมกระดานน่ะค่ะ ไม่ได้เล่นเป็นเกมที่มันผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ใช่ ๆ
อ่า พวกวิดีโอเกม เงี้ย อา ก็คือเป็นบอร์ดเกม อ้าว แล้วบอร์ดเกม อะไรพวกนี้ เขาเล่นคนเดียวได้เหรอครับ?
ก็ต้องเป็น ตกลงกันน่ะค่ะ สักอาทิตย์ละครั้ง อันนี้คือแม่ให้บ่อยไม่ได้ เพราะว่ามันเล่นครั้งหนึ่งอะนานเหลือเกิน เป็น 1-2 ชั่วโมงอะค่ะกว่ามันจะจบเกมอะค่ะ ก็เลยบอกว่า อะ อาทิตย์ละครั้งเป็นวันเล่นเกมของเรา พ่อก็ต้องเล่น แม่ก็ต้องเล่น มาเล่นกับลูก อย่างเงี้ยค่ะ ก็ตกลงกันไว้ค่ะ ก็ ก็ต้องมาเล่นกับเขาตามนั้น ห้ามผิดสัญญา
<chuckles> อือฮึ อา ได้ลอง ลองพาเขาไปร้านยังครับ ร้านที่วีจะเป็นพวก คอมมิวนิตี แบบมีพวกบอร์ดเกม อะไรพวกเนี้ย?
ก็เคยลองพาไปนะคะ แต่มันค่อนข้างจะบานปลายในเรื่องของเวลา เพราะว่าพอเราออกไปข้างนอกเนี่ย มันไม่ใช่แค่ไปเล่นบอร์ดเกมแล้ว มันไปเดินห้าง ไปกิน ไปนู่นไปนี่ สรุปกลายเป็นว่าทั้งวันน่ะ พ่อกับแม่ไม่ได้ทำงานแล้ววันนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้ไปข้างนอกกันเท่าไรอะค่ะ
อือฮึ <chuckles> โอเคครับ ก็ หลัก ๆ ก็คือจะอยู่บ้านเป็นหลักเนาะ สำหรับครอบครัวตรงนี้ แล้วอย่างงี้เนาะ หลังจากที่นั่นแหละ ก็คือเรามีการจัดการเวลาอะไรมาแล้ว ตอนนั้นน่ะถือว่าโอเคไหมครับ? ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมสำหรับกับลูก?
ก็อยู่กันที่บ้านเนี่ยแหละค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ดีค่ะ ดีมาก ๆ เลย แล้วมันก็ เราได้รับผลพลอยได้ที่เราคาดไม่ถึง คือการที่ลูกมาจ้ำจี้จ้ำไชเรื่องเวลากับเราอะ แล้วเราทำตามเขาอะค่ะ คือเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ว่า "แม่ทำงานอยู่นะ อย่ามายุ่ง" อะไรอย่างเงี้ย แต่พอถึงเวลาเราก็ไป ทำตามกติกา มันกลายเป็นว่า ตัวเขาเองก็ทำตามกติกานะคะ เวลาที่เล่นเกมอะค่ะ ตอนนี้เขาก็โตแล้ว 12 ขวบ เราก็ปล่อยให้เขาเล่นเอง เขาก็สามารถแบบเล่นคนเดียว เล่นกับเพื่อน อะไรงี้ ได้มากขึ้น แต่เราก็มีกติกาให้เขาอะค่ะว่าเล่น 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง อะไรเงี้ย เขาก็ทำตามกติกาอย่างที่เราตกลงกันไว้อะค่ะ
อือฮึ อือฮึ อา

อา แล้วอย่างงี้เนี่ย อยาก จากที่ฟังมาเนาะ คือเหมือนเป็นครอบครัวที่จะชอบอยู่แต่ในบ้าน ใช่ไหมครับ? ทำงานก็ทำที่บ้าน ทุกอย่าง กิจกรรมก็คือพยายามจะไม่ออกนอกบ้านเนาะ แล้วแบบนี้เนี่ย ได้ ตั้งแต่ช่วงแบบที่ทำงาน Work from Home มา อย่างเงี้ยครับ มีทริปไหมครับ? ที่แบบว่าไปเที่ยวกันข้างนอกกับครอบครัว เพื่อที่จะพักอะครับ พักจากงานที่จะต้องอยู่แต่บ้าน ไรเงี้ย อาจจะมีความเบื่อบ้างไรบ้างครับ
ค่ะ ใช่ นั่นแหละ ใช่ค่ะ ค่ะ อ๋อ มีค่ะ อา ใช่ มี มีค่ะ ก็คือลูกเนี่ยเขาค่อนข้างจะ ส สนิทกับเพื่อนเขา เพราะว่าเขาอะเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลอะค่ะ จนตอนนี้ก็ 10 ปีแล้วค่ะ ที่เขาเรียนมาด้วยกันแบบ
ครับ โอ้โฮ เตรียม เตรียมอนุบาลเลยเหรอครับ? ก็คือตั้งแต่แรกเลยเนาะ ตั้งแต่เห้อะ ได้รับการศึกษาเลย <chuckles>
ใช่ ๆ เขาเรียนห้องเดียวกันมา ใช่ ค่ะ เขาก็ค่อนข้างสนิทกัน ที่นี้ ทุกปิดเทอมอะค่ะ พอสอบเสร็จอะ เราก็จะมีการจัดทริปไปเที่ยวกันค่ะ เด็ก ๆ กับผู้ปกครองก็จะไปด้วยกัน เพราะว่าผู้ปกครองก็สนิทกัน เพราะ อยู่กันมานานน่ะค่ะ ก็ไปออกทริปกัน โอ้โฮ เยอะ ๆ ครอบครัวเลยค่ะ เป็น เป็น 10 ครอบครัวเลยค่ะ
อือฮึ อ๋อ ก็เป็น สอง ไปกัน สอง ครอบครัวเลย ใช่ไหมครับ? อ้าว เหรอ? 10 เลยเหรอครับ? อันนี้เป็น เป็นทัวร์หรือเปล่าครับ? <chuckles>
ใช่ เหมือนยกห้องเรียนไปครึ่งห้อง เนี่ย ที่ resort เขาจะชอบแซวว่า เป็น group สัมมนาหรือเปล่า? เพราะว่าเยอะมากไปกันครั้งละแบบ 30-40 คนน่ะค่ะ
<chuckles> โอ้ <chuckles>
ก็เอาเด็กเขาไปเล่นกันให้เต็มที่เลยค่ะ
ครับ โอ้โฮ งี้แสดงว่า คอนเนคชันนี่ คอนเนคชันเหนียวแน่นมาตั้งแต่แบบว่า โอ้โฮ สิบ กว่าปีไหม?
ไปแบบพวกแบบพูลวิลลา อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ใช่ค่ะ คือเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่คุยกันแล้วมันแบบคลิกอะค่ะ คุยกันรู้เรื่อง แบบว่าใช้ชีวิตเหมือน ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย ไปเที่ยวก็ชอบชำ ทำอะไร กิจกรรมเหมือน ๆ กันน่ะค่ะ ก็เลยไปกันได้ แล้วก็เอาลูกไปปล่อยให้เขาเล่นกันเลยค่ะ 2 วัน 3 วัน 2 คืน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้เขาเล่นกันให้เต็มที่เลย ส่วนพ่อแม่ก็มีเวลาส่วนตัวของพ่อแม่ให้เต็มที่ แต่ว่าอยู่ในเขตบ้านหลังใหญ่ ๆ หลังเดียวกัน อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ <chuckles> อา